Mah, allora, ehm, spesso, mhmm, credo che, mhmm, nel mhmm, nella cultura occidentale ci vogliamo spesso un p p personaggio principale che magari, uhm, abbia un forte senso morale, uhm, tipo non so, Robin Hood o magari Batman, uhm, il classico che salva, no, la la giornata, mentre secondo me, quello che rende i personaggi molto accattivanti è proprio la loro umanità, e nella loro umanità i difetti. Cioè per esempio, Paperino è molto più, uhm, piaciuto, cioè e piace molto di più che Topolino, uhm, perché Topo
Mh-mh. Vero. Che è più buffo, più goffo, no?
Esatto, è anche molto più polemico e s'arrabbia più facilmente. Invece Topolino spesso
È sempre buono, sempre caro, non fa mai niente di male. <chuckles> Quindi dici
Esatto sì, è è è un po' è un po' l'amicone di quartiere, ecco. E invece Paperino, comunque, uh, ha delle delle gioie nella sua vita, perché magari ha dei nipotini, ha
Eh, sì. Ma anche tante sfighe c'ha Paperino, se vogliamo.
Però sì, però ha molte sfighe, ha l lo zio che è pieno di soldi, che non gliele dava manco 1, ha l il cugino che
<giggles> Quindi dici tu: "È un po' più simile è uno di noi Paperino, Paperino è uno di noi". <chuckles>
Sì, sì, sì è no, più che altro è è molto, uhm, sì, è molto umano nella sua nei suoi difetti.
Mh.